Thì mình theo cái ý kiến của mình á, thì chúng ta cái thứ nhất là phải có camera. Thì hiện nay thì đã, ờ, ừm, mình nghĩ là cũng đã có một phần nào đỡ hơn một tí là có, ơ, chính phủ cũng đã gắn được camera ở rất là nhiều ngóc ngách của con đường rồi, đúng không? Ừm, thì cái thứ hai nhưng mà cái thứ hai á là
Ừm. A, à, thế à?
gắn như vậy thì cũng chưa đủ bởi vì khi mà nó xảy ra những cái tệ nạn, những cái nguy hiểm như vậy là nó đã xảy ra rồi, mình vẫn chưa ngăn chặn được nó, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, mình cũng đồng ý với bạn. Tại vì ngoài cái việc lắp camera ra ấy, thì cái đó nó không thể nào mà ngăn chặn được cái tệ nạn của con người đâu, tại vì con người nó xuất ưm, tại vì cái tệ nạn là xuất bản thân từ xuất phát từ con người mà, đúng không? Tại vì mình cũng không thể nào đúng rồi, đúng rồi, thành ra là mình ngoài việc lắp camera thì mình cũng phải tác động đến, ờ, tác động đến những cái con người đó nữa, cũng phải, ờ, làm sao để mà an ninh chặt chẽ hơn này, rồi có người tuần tra vào ban đêm này. Ừm, đúng rồi.
Đúng rồi, ừm. Bản năng nhưng mà mấy ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, mình thấy phải có người tuần tra vào ban đêm, ờ, nhiều hơn những ngày ngày trước. Bây giờ là phải nhiều hơn, bố trí ở nhiều cung đường và dày đặc hơn, theo mình là vậy. Ừm.
Ừm. Ừm, đúng rồi, mình cũng đồng ý với bạn. Nhưng mà khi mà bạn đi ra đường vào ban đêm á, thì bạn có hay phòng bị gì không? Kiểu, bạn có hay thủ thủ cho mình những cái vật dụng ờ, đúng rồi.
Ơ, thì